ไม่ พอโตมารู้สึกมันร้อน ไง ไปอยู่ทำไมห้องใต้หลังคา <chuckles>
<laughs> ติดแอร์สิครับ <chuckles>
แบบว่ามัน มันเป็นฉนวน มันต้องติดฉนวน อะไรอย่างเงี้ย แบบเพราะว่ามันรับแสงจากดวงอาทิตย์โดยตรงไง หมายถึงว่าตัวหลังคาอะนะ
เพราะมันใกล้อะเนาะ มันใกล้แบบว่าหลังคา แล้วมัน แล้วเคยมีไอเดียไหมว่าแบบว่า เราจะต้องทำยังไงให้มันไม่ร้อน? ไรอย่างเงี้ยค่ะ
ใช่ มัน ใช่ มันใกล้ดวงอาทิตย์ อะไรอย่างเงี้ย ก็มันจริง ๆ มันมีวิธีแก้นะ แต่ประเด็นก็คือ 1 ไปหาห้องใต้หลังคาจากไหนก่อนเนาะ <chuckles>
มีแต่หนูเท่านั้นแหละที่อยู่ใต้หลังคา ตอนเนี้ย <chuckles>
<chuckles> คือเขาเรียกอะไรโครงสร้างบ้านไทยอะ มัน มัน มันไม่ได้มีส่วนนั้น ไหม?
<chuckles>
มันเป็นแบบ มันใต้หลังคาบ้านเรามันก็คือคานน่ะ มันคือคานจริง ๆ คือเพดานกับใต้หลังคามันชิดกันมาก มันไม่ได้มีเป็นห้องแยกออกมา อะไรเงี้ย
อะฮะ แล้ว แล้วในวันนั้นน่ะ ที่รู้สึกว่าแบบห้องใต้หลังคามันเหมือนแบบเป็นห้องนอนในฝันน่ะ มีการไปเล็งหลังห้องใต้หลังคาบ้านตัวเองดูบ้างไหมคะ?
อืม ไม่ ๆ ไม่มี <chuckles>
อ๋อ โอเค <chuckles>
คือที่บ้านไม่มีห้องใต้หลังคา ตอนนั้นน่ะ แต่ตอนเด็ก ๆ อะ มีห้องในฝันคือห้องใต้หลังคา ใช่ไหม แบบตอนเด็ก ๆ อะ ตอนนั้นสิ่งที่อยาก
อา มัน ต้องเป็นลายหรือมันต้องเป็นปูนอะ?
มันต้องเป็นไม้
อา ใช่ไหม นึกภาพแบบว่า เออ เป็น
ใช่ บ้านไม้ หน้าต่างไม้ อะไรอย่างเงี้ย เออ ไม้ ใช่ ใช่ ต้องมีหมามานอนด้วยนะ <chuckles>
ไม้สนนะ ไม่ใช่ไม้แบบว่าไม้มะค่าอย่างงี้นะ หลอนอยู่นะ <chuckles> ทำ ทำไมอะ ทำไมต้องมีหมาอะ?
มัน มัน มันครบสูตรอะ ห้องใต้หลังคาเป็นของเรา เป็นฐานทัพของเรา แล้วก็มีหมามานอน แล้วเตียงเนี่ยก็ต้องอยู่ในเต็นท์ อะไรอย่างเงี้ย <chuckles>
อ๋อ การ์ตูนเต็มขั้น อา แล้วยังไงต่อ?
สุด ๆ แล้วก็อันนี้ก็คือตอนเด็ก ๆ เนาะ แต่ว่าตอนเด็ก ๆ อะ มี
เดี๋ยว ๆ ๆ ขอถามนิดหนึ่ง เราคิดว่ามันจะต้องมีแบบว่ากลิ่นอับ ๆ อยู่ในนั้นด้วยไหม มันถึงจะครบสูตรอะ?